Oye, ¿qué historias familiares cuentan sobre migración?
Pues, mira, te voy a platicar que, aquí en mi familia, mi abuela siempre nos hablaba de su hermano menor. Era el tema que a ella siempre le gustaba, pues, como platicarnos, y y, pues, fíjate, te lo voy a contar. Em, ellos vivieron en en una época en el q en la que, aquí en el estado de Michoacán había, pues, mucha crisis, una u a hubo una crisis muy fuerte, porque hubo, eh, u a después de la revolución, siguió aquí la guerra de los cristeros. Entonces, como que no se recuperaba la economía, porque seguían las cosas muy complicadas. Y, entonces, el papá de mi de mi abuela, mi bisabuelo, pues, entró en en una crisis, pero tenía puras mujeres y nada más un hijo hombre, que era el el hijo chico. Y, este, dice mi abuelita, nos contaba que un día llegó él y que le preguntó a mi abuelita y a y en ese tiempo que era su novio mi abuelo, que les dijo, oigan, pues, es que me me están sugiriendo que que me vaya a Estados Unidos, porque hay un nuevo programa que se llama el programa de los braseros, y que van a ocupar gente de de aquí del país para trabajar en el campo y que les van a pagar allá en Estados Unidos. Entonces, este, pues, mi abuela cuenta que, pues, sí se preocuparon y todo porque, pues, era era joven y que no, pues, no tenía mayor experiencia en el campo, ¿no?, en las labores del campo. Pero como que ya estaba aquí la situación, pues, muy, muy complicada en México y y con la familia. Y le dijeron, pues, dice que que mi abuelo, este, averiguó bien cómo se iban a ir, que se iban a ir en tren, iban, desde un principio, bien cuidados, les les habían dado, fíjate, uniformes, pero s fi dice mi abuela, que los uniformes eran unos overoles de mezclilla de la marca Levi's, como que eran, yo creo, lo primero que sacó Levi's, yo creo.
Okey. Okey. ¡Oh! Ujú. Ah, okey. Órale, órale. ¿De qué? Que interesa fíjate, órale los los los overoles esos. Oye, ¿y esta historia, se fue tu tu tío a Estados Unidos a trabajar? Tu tío abuelo. Y y esta historia es la que, eh, en este caso, tu abuelita o en tu familia, ¿es la que más se se se cuenta, es la más repetida, la más memorable?
Mi tío abuelo, sí. Ujú. Sí. Ujú.
¿Y y y tu tu abuelita siempre la la la cuenta o la contaba? ¿O co co co cómo está? Este, ¿y en qué paró en qué paró esa e ese?
Sí. Ah, bueno, pues, mira, este, pues, ya se va el tío para allá y, eh, le le lo asignan al área de San Francisco, en California. Y, eh, de ahí del área de San Francisco, él tendría como unos 17 años. Entonces, del área de San Francisco, está un tiempo como que los van asignando de acuerdo a lo que ellos sabían. Y, pues mira, mi tío no trabajaba mucho labores del campo, la verdad, pero pero, aquí en Michoacán, mi bisabuelo, su papá, este, era mezcalero, tenía agave mezcalero, y le sabía, más o menos, a la destilación del mezcal. Entonces, él, pues, les dice eso allá que que, pues, no, así labor de campo, campo, pues, no, pero sí sabía destilar mezcal y todo. Entonces, lo asignan a la zona de los viñedos. Eh, a él le toca un área que se llama San Luis Obispo, en California. Y ya se va para allá y resulta que que llega con una familia de italianos que tienen ahí sus viñedos, y se pone a trabajar con los italianos, y y, pues, yo creo que hizo muy bien su trabajo, yo creo que la vida fue, como que ya ves que luego no hay casualidades, sino que te van pasando las cosas así.
Mm. Oh, mm. Okey, okey. Oh, okey. Sí, e esas coincidencias, muy así que, ah, caray, qué, parece como que se alinearon los astros, ¿no?
Ujú. Sí, entonces sí, dice mi abuela que empieza a mandar dinero, dinero, dinero, y que se acaba el programa brasero, y a él le ofrecen, pues, la residencia allá y la acepta, y de hecho, hasta se lleva también al novio de una de sus hermanas a trabajar allá, porque ya le estaba yendo muy bien con estos italianos. Entonces, pues, él se enseña todo, todo lo que es cultivo de de este tipo de uva, de de vid, pero no s no recuerdo ahorita cuál es. Y también los los italianos, pues, ah, preparaban su vino y lo comercializaban. Entonces, él entra como como, pues, ahora, sí que, aprendiz de 17 años y, con lo el paso de los años, de los años, se convierte, pues, en la mano derecha de esta familia de italianos que, pues, eh, te digo, se ye lo fueron a visitar, se estableció él allá, se casó allá también, mi tío. Y ya no regresó, ya no regresó acá a México. Pero, fíjate lo que lo que son las cosas. Estos señores italianos eran un matrimonio que no pudo tener familia, no tenían hijos. Entonces, cuando mueren ellos, pues, creerás que le heredaron a mi tío todo.
¡Oh! Ah ca o sea, ¿que tu tío es el dueño de esa vinícola, por así decirlo?
Pues, sí, fue dueño, ya se murió también mi tío, porque, pues, de esto te estoy hablando, o sea, esta historia, imagínate, fue de de la época después de la revolución, de los años 50. Mi tío murió hace como 10 años.
¿Y y y? ¿y y tu tío? ¿y tu tío, sí tuvo familia?
Mi tío sí tuvo familia y toda su familia se dedica a los viñedos allá en San Luis Obispo.
o sea, que se se se se quedaron, este, ahora sí, ¿y y ti tienen contacto, que, e es e esta esta historia de tu familia, ustedes, cuando la cuentan ahí en Michoacán?, ¿qué emociones les trae?, ¿les da orgullo, nostalgia, un poquito o o o o qué otro sentimiento, un poquito de los 2? Eh
Ujú. Sí. Pues, fíjate que a mí, cuando mi abuelita nos la contaba, pues, la verdad, eh, este, mi abuelita se veía que quería mucho a su hermano, porque, pues, era su único hermano hombre, y la la contaba como, siempre nos hablaba de su hermano como alguien muy responsable, que desde chiquito quería sacar adelante a sus papás y que como, bueno, l la verdad, lo pintaba siempre como alguien muy admirable, muy responsable. Y yo creo que sí fue así, porque, de otra manera, pues, no, o sea, los italianos no hubieran tenido tanta confianza en él. Y, solamente, lo conocí al tío, porque vino aquí a saludarnos como en 2 o 3 ocasiones, y, la verdad, yo lo veía y era un hombrezote gigante, y yo decía: "Ay, este señor es bien buena onda", ni ni sabía quién era, pero ya me caía bien. Entonces, este, la verdad es que siempre, siempre hablaban de él como como alguien, pues, que que había sabido hacer las cosas por ser tan, pues, tan des dedicado y desde bien chiquito, pues, eh, como querer empezar su vida laboral, pero para ayudar primero a su familia. Entonces, pues, eso hablaba muy bien de él, ¿no?
Claro. Sí, es <laughs> Sí. Claro, claro. Oye, ¿y y y tú cómo ves? Bueno, esa historia se sigue contando entre ustedes, bueno, ya dices, tu tío, pues, ya no ya no no está aquí en en este plano, pero siguen tenien bueno, tuvieron contacto con con sus hijos, han tenido sus hijos, ah, vienen, o al menos, este, por llamadas. ¿Co co cómo sigue esa historia dentro de la familia?
Pues, fíjate que, desafortunadamente, como suele suceder cuando las familias son muy grandes y luego se van a otros países, nosotros ya perdimos el contacto. Sí los tenemos en el Facebook, pero, pues, es como ellos, fíjate que que sus sus hijos y sus nietos ya no hablan bien el español, o más bien como que les da flojera hablar el español y, pues, no no les gusta venir acá. Yo no recuerdo que que ellos hayan venido, sus hijos acá. La mamá de ellos, pues, es nacida también en en Estados Unidos, aunque es mexicana, pero nacida allá. Y pues, no, ya se perdió, fíjate, se desafortunadamente, se pierde la los lazos, ¿no? En una ocasión, nosotros quisimos irlo a visitar ahí a donde a donde vivía cuando él ya ya estaba grande, pero, pues, lo mismo que ya estaba grande, se enfermó y, pues, ya no se pudo visitar. Pero, bueno, pues, yo creo que queda la la leyenda, la historia de lo que hizo en la familia, pues, como un bonito recuerdo y también como, pues, un bonito aprendizaje, un ejemplo a seguir.
Mm. En Estados Unidos, okey. Sí. Claro, claro, sin duda. ¿Y tú crees que en esa historia? Digo, es muy bonita y muy muy lo lo lo que hizo y lo que logró, pues, a ahí está, ¿no? ¿Y tú crees que en esa historia le hayan puesto un poquito en estas narrativas que se generan, que se crean, que hayan puesto un poquito de de mito, una media verdad, o o o crees que esa narrativa, esa historia es 100% fiel a la verdad?
Ujú. Pues, mira, no sé, lo que lo que sí sé es que s lo que sí es cierto, es que sí se fue jovencito, lo que sí es cierto es que se fue a trabajar a viñedos, y lo que sí es cierto es que heredó esa esa tierra <chuckles> Entonces, yo creo allá esas son verdades que se pueden corroborar, y lo demás, de que si lo hizo todo bien, de que si se ganó la confianza, pues, yo creo como que se deja ver por cómo se se dieron las cosas, ¿no? Porque no a cualquiera le heredas tu propiedad.
Ujú. Pues, sí, que así es que así que así es que el Claro, sí, t todo todo todo sí, si, si. Sí, sin duda, ahí, es debió haber ganado debió haber ganado la confianza de estas personas que que le heredaron esta, pues, ese negocio, ¿no? O o ese pequeño imperio en ese lugar de de California. Y y pero me decías, ya la historia muchas veces las historias y estos relatos, ya conocerán los viejos, pues, e esas conexiones ya no están o o dejan de ser. Ustedes, de repente, las cuentan cuando hablan un poquito de su identidad cultural, de esa herencia que tienen, eh, ¿sí la cuentan así sobre todo en Navidad, Año Nuevo, o ya se ha ido diluyendo esta historia?
Sí. Ujú. Sí. Ujú. Fíjate que, lamentablemente, se ha ido diluyendo, sobre todo cuando mur muere mi abuelita en el año 2013. Ella era la que más lo recordaba a su hermano y, de hecho, tenía, pues, ahí la foto y cuando muere mi abuelita y muere mi abuelo también, pues, se ha ya se ha se han ido diluyendo como Por ejemplo, yo a veces, a mis hijos sí les platico, oigan, tienen un tío, tuvieron un tío así asá, y lo escuchan pero más como si fuera un cuento, como si fuera algo lejano, y, pues, sí, eh, fíjate que eso eso sí nos ha pasado aquí en la familia, que la la parte de de los tíos abuelos, ya no ya son muy lejanos para nosotros, no no son gente cercana ya.
Claro. Mm, sí. Claro, a a a a a a a veces sí, no no se a veces, y sobre todo, no no se puede tener ese ese contacto. ¿Y tú cómo la ves en el tema de para ti, eh, en en estas historias, ¿no? De migración, donde las familias se tienen que, a veces, separar por temas de destino, por temas de de una guerra, este, o temas ahí de de de una economía fuerte. Tú tú para ti, ¿qué? ¿Cómo tú ves esas estas historias de migración? ¿Dan sentido de pertenencia, dan dan conexión? ¿Para ti tú cómo ves eso?
Sí. Sí. Ujú. Pues, mira, a mí, por ejemplo, me enseña mucho que, eh, los migrantes también merecen respeto y que y que, finalmente, todos somos todos estamos siempre moviéndonos, todos estamos siempre migrando, ya sea, eh, que vengamos de sitios diferentes, de ciudades diferentes, como migramos de trabajos, migramos de casas, siem somos, este, una especie que siempre está, digamos, eh eh, de un lado para el otro, y no por eso, pues, hay que hay que ser, eh eh, separar no o sea, no me gusta la separación, no me gusta que se le señale. La verdad, a mí me duele mucho todo lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos con los mexicanos, con los latinos. Se me hace una etapa de de los Estados Unidos terrible, eh, mm, siento mucho las historias cuando me doy cuenta de lo que pasa o que te cuentan anécdotas muy dolorosas, dices: "No puede ser, o sea, es es es como si fuéramos peor que animales, ¿no? Más bien los animales no son no son así". Entonces, para mí, el ser migrante, pues, todos todos podemos ser migrantes en cualquier momento.
Claro. Sí, así es. Claro, claro, este, así es, y y incluso dentro del mismo país, ¿no? Y y y puedes migrar por un tema de una oportunidad laboral, una situación de de lo que sea, y, pues, más aquellos que, por al alguna razón de fuerza mayor, pues, tienen que irse a otro país, otro contexto, otra cultura, otro idioma, pues, qué qué qué difícil. Y e y esta historia, eh, familiar que es muy bonita, tienen, este, parece que ya se ha ido diluyendo, eh, ¿ustedes no buscan o es la única historia por ahí esté alguna otra historia que esté conectada con con este?
Sí. Ujú. Sí. Fíjate que es la única, pero, mm, pero luego él, mi tío, se llevó a su hermana menor y a su a su esposo en aquel tiempo, y se los llevó también, los ayudó a entrar con pap o sea, le sacó papeles, porque te digo, que en aquel tiempo era fácil. Si tú ibas como trabajador, la embajada te daba oportunidad de trabajar, y si lo hacías bien, te daba los papeles. Entonces, mi tía se fue con su esposo también, y también comenzaron a trabajar, y s ellos se colocaron, pero allí en otra cosa totalmente diferente, en una línea aérea se colocaron ellos, y también ya se quedaron allá. Con esta tía tuve un poquito más de relación directa yo, por acaba de morir también, pero con ella me gustaba muchísimo, muchísimo hablarle por teléfono, porque me contaba todo lo o sea, me gustaba como que yo siempre he sido así de que me gusta que me cuenten las personas mayores por lo que pasaban, y la verdad es que toda todo lo que se sufrieron, todo lo que pasaron, sintiéndose al principio menos, y después escalando oportunidades hasta llegar a ser quienes quienes llegaron a ser, pues, la verdad, sí me gustaba que me lo contara y que me lo contara, porque yo decía: "Mira, pues, sí se puede, si alguien de la familia pudo, cualquiera puede".
Era mas fácil, sí. Okey. Claro, claro. Sí, sin duda, sin duda, y, este, eh, esas conexiones que te cuente la historia, pues, da un sentido de pertenencia y herencia, ¿no? Cuando cuando hablas con los viejos, que te das la oportunidad tú, ¿no?, y que te contaran las historias, los abuelos y demás, cómo cómo migraron, cómo hicieron, la verdad, que eso son muy, muy bonitas historias que que te dan el sentido de pertenencia de la familia. Pues, muchas gracias por compartir, la verdad, este, fue una plática muy bonita para mí.
Sí. Jum. Pues, gracias, gracias por este espacio y hasta pronto.